Nah, Mas, eee, jaman sekarang ini kan, eee, biasanya, kerja antara kehidupan pribadi itu kadang, eee, kurang seimbang ya. Ada yang keterusan kerja atau ada yang lebih memilih kehidupan pribadi gitu. Nah, buat Masnya nih, gi gimana sih caranya supaya bisa menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi?
Iya. Mhm. Mhm. Benar. Iya. Mhm. Oke jadi gini. Pertama tuh yang paling penting ya, kerjaan yang kita bisa kerjain ya hari itu di kantor, di jam kerja ya, selesaiin saat itu juga gitu kalau memang waktunya cukup gitu. Jadi, jangan sa jangan jadi nggak sampai dibawa-bawa ke rumah gitu, karena di rumah itu, aku pribadi ya, itu harusnya dijadiin, tempat dan waktu untuk me time gitu kan, waktu sendiri atau sama keluarga gitu. Jadi nggak ada lagi tuh urusan-urusan kantor dibawa-bawa gitu kan, pa pas sudah sampai ke rumah. Jadi sebenarnya simpel aja sih, eee, formulanya.
Ah iya. Nah itu. Mmm, iya iya, berarti antara kerja dan kehidupan pribadi itu harus, eee, ada masing-masing ya Mas? Misalkan banyak kerjaan nih, kalau udah waktunya di rumah kalau udah waktunya pulang, ya udah jangan urusin kerjaan gitu ya. Mulai fokus misalkan ke anak aja gitu, ataupun fokus istirahat itu lebih bau bagus sih Mas. Nah, eee, buat Masnya nih, eee, ada gak sih, eee, faktor-faktor gitu kan, yang mempengaruhi antara, eee, lebih memilih kerjaan daripada kehidupan pribadi, gimana tuh Mas?
Benar. Iya bener banget kalau soal ini. Heeh. Iya. Mhm. Eh, kalau faktor-faktor ya soal ke lebih memilih kerjaan daripada ri kehidupan pribadi mungkin kalau dalam situasi di mana aku tuh kayak benar-benar dikejar deadline gitu kan kayak mungkin yang kayak bener-bener waktu itu nggak cukup di kantor gitu kan, sementara kayak deadline-nya tuh mungkin besok gitu kan. Ja jadi, ya mau nggak mau kan, kalau dalam situasi seperti itu, eee, berarti aku harus kayak, ya terpaksa mencampur gitu kan kehidupan pribadi dengan kehidupan kerjaan gitu. Tapi sejauh ini sih belum pernah terjadi ya, karena aku tuh selalu selesaiin gitu.
Ah iya, mhm. Mmm. Oke. Nah, iya iya mantap sih Mas, karena memang pada dasarnya ada aja gitu ya, eee, yang memang memilih kerjaan gitu entah itu workaholic. Iya, ah ataupun, eee, lebih peduli kerjaan daripada kehidupan pribadi gitu. Nah, eee, buat Masnya nih selain apa yang dikatakan oleh Mas tersebut, eee, biasanya gimana sih cara-caranya supaya bisa terhindar dari yang namanya lebih memilih kerjaan, ataupun dan juga bisa menjaga kese keseimbangan kerja itu sendiri, gimana sih Mas?
<chuckles> Iya. Ya kadang-kadang emang ada sih. Iya. Heeh. Mhm. Caranya ya? Paling, mmm, kalo harus dipikir-pikir sih paling, ya kita tuh harus kayak tetapkan bese batas-batas pribadi gitu kan. Jadi misalnya begini, kayak, eee, kita kan sering biasanya tuh kayak temenan gitu kan sama, mmm, kayak teman-teman kantor gitu kan, cuman menurut aku ya yang sehat itu, kita tuh jangan sampai terlalu dekat itu sama mereka. Jadi, kita tuh harusnya motonya gini aja, ki kita dateng, kita kerja secara profesional, ambil gaji, pulang gitu, it itu aja sih sebenarnya gitu kan. Karena, gimana ya kalau kita terlalu dekat, kadang-kadang si kantor ini banyak suka yang nusuk gitu kan, kadang-kadang kayak ya, ngejilat, nusuk, eee, nusuk, eee, nusuk kita dari belakang kan biar dia tuh bisa kayak naik naik jabatan gitu. Jadi ya, emang intrik-intrik di kantor ini memang kadang-kadang menyusahkan gitu ya, jadi menurutku ya te jauhkan aja sih diri dari hal-hal yang bisa dibilang kayak, <grunts> semacam itu gitu, kayak tau mau terlalu dekat gitu sama orang-orang di kantor. Jadi
Iya. Mhm. Ah iya. Mhm. Iya, mhm mhm.
stay profesional aja sih sebenernya itu aja.
Wah, iya, eee, setuju sih Mas. Jadi ya bahwasanya benar-benar harus profesional gitu, kerja sesuai jamnya, eee, terus pulang sesuai dengan, eee, jamnya juga gitu, harus tepat waktu nih Mas. Nah kalau misalkan nih di kantornya itu, eee, ternyata, eee, banyak juga gitu, eee, temen-temen ataupun karyawan lain yang memang ternyata nggak langsung pulang gitu, nggak langsung tenggo misalkan. Ya stay dulu gitu, kalau ada kerjaan yang belum beres mungkin diselesaikan gitu, karena banyak misalkan yang seperti itu. Apalagi kan yang atasannya agak sedikit menuntut nih, eee, kalaupun ada kalau kalaupun ada pekerjaan yang belum selesai ya, lebih bagus misalkan dikerjain dulu dan dan gak masuk lembur juga seperti itu. Nah, menurut Masnya gimana cara menghadapi hal seperti itu Mas?
Mhm. Iya. Mmm. Iya. Mhm. Oh iya sih kalau ini. Mhm. Eh kalau hal seperti ini ya, kayak bos-bos killer itu memang kadang-kadang gimana ya, emang <sucks teeth> kita tuh nggak nggak punya power juga buat kayak ngelawan dia gitu. Jadi kayaknya mau nggak mau kan, selagi kita kerja di situ, kayaknya cuman kita kayak, eee, nahan-nahan batin aja gitu. Ja jadi terus gini, 1 hal lagi, eee, jangan lupa kalau, eee, HR itu sebenarnya bukan teman kita, gitu. <laughs> Iya, ini sebenarnya walaupun dia kayak berkedok, "Oh dia tuh teman kita." Nggak, sebenernya dia tuh cepu gitu. Jadi jangan percaya sih mentah-mentah apa yang dia bilang gitu kan, "Oh, ini tuh s ini survei, ini sepertinya bakal anonim." Gitu kan, "Apa pun keluhan kalian, aku bakal rahasiain namanya." Gitu kan, nggak ada itu bohong. Jadi, selain kita kerja di situ, kayaknya paling yang bisa kita lakuin kayak nahan-nahan diri aja, sambil kita diam-diam mungkin cari kerja yang lain gitu, yang sekiranya mungkin bisa lebih baik. Iya diam-diam apply tempat lain gitu kan, terus kalo udah dapet ya resign. <chuckles>
Ah. Mhm. Nah, mhm. Mmm oke. Oke. Wah itu masuk akal sih Mas, iya. Karena memang, eee, lingkungan seperti itu mungkin bisa dibilang kurang sehat kali, eee, seperti atasan yang mungkin killer gitu ya menuntut, eee, pekerjaan yang, eee, sesuai gitu atau mungkin dibereskan, eee, sesuai dengan hari tersebut gitu ya. Dan memang ya, eee, dari dari segi karyawan gak bisa apa-apa kali ya, selain harus menyiapkan hal-hal di luar itu tadi gitu. Seperti, eee, nyari kerjaan lain, atau apply gitu, itu menarik sih dan memang harus seperti itu sih Mas. Nah, eee, buat Masnya nih, kan tadi Masnya juga bilang, eee, kerjaannya i kerjaan itu harus benar-benar diselesaikan dalam 1 hari gitu ya. Nah, ada semacam tips dan dan trik gak sih Mas? Buat agar seseorang itu bisa benar-benar mengerjakan tepat waktu gitu? Kan banyak juga ya yang nunda-nunda ataupun yang banyak distraksi entah itu, eee, oleh sosial media atau yang suka ngobrol, gimana tuh Mas tips dan triknya?
Iya. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Iya. Mhm. Tips and triknya paling ya, mungkin selama jam kerja itu kita harusnya matiin aja not aplikasi-aplikasi yang sifatnya hiburan gitu, kayak Instagram gitu kan, TikTok itu kita matiin, kita kita kunci itu aplikasi. Jadi, kita tuh kayak nggak terdistraksi tuh dengan notifikasi yang muncul, karena kita misalnya kita ngeliat gini, kita pas lagi kerja ya, terus kita ngeliat ada notifikasi dari Instagram nih, kita buka nih kan, ujung-ujungnya udah kita bales, eee, pesannya itu s DM-nya itu, kita malah nyasar ke Reels, kita oke 1 video gak papalah, 2 video gak papalah gitu, loh ujung-ujungnya sejam, 2 jam udah terlewati scroll-scroll mulu gitu kan, kerjaan terbengkalai. Jadi, tutup HP, matikan kalau bisa gitu, <laughs> itu aja sih.
Ah. Ah itu. Mhm mhm. Iya, nah, eee, ini kan juga selain HP gitu, kan banyak nih distraksi yang lainnya gitu kayak, eee, temen ngajak ngobrol atau ngajak ke mana mungkin ya, dan dan juga yang lainnya gitu. Seperti, eee, sebenarnya kayak rapat juga, sebenarnya rapat itu mungkin kalau misalkan gak perlu-perlu amat, ya sedikit juga bisa mengganggu gitu ya. Apalagi kan yang gak berhubungan dengan bidang kerjaan, dan juga, eee, misalkan kita sendiri itu disuruh rapat, nah itu gimana tuh Mas?
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Oh kalau gak ada hubungan dengan job desc kita ya harusnya kita kan kalau kita ngeliat dari sisi hukum nih ya kita tuh gak ada, obligasi atau kayak kewajiban gitu untuk menghadiri rapat tersebut gitu kan, tapi balik lagi kultur, eee, perusahaan Indonesia ini agak jelek sebenarnya kan gitu jadi mereka tuh kayak ma ap apa itu kontrak di atas hukum? Gak ada itu kan, jadi walaupun tertera di kontrak gitu kan Rp13.000.000 ini tapi, kalau kita disuruh itu sebenarnya kita nggak punya power itu untuk nolak yang ada apa nanti ujung-ujungnya kita dipecat gitu kan, <chuckles> dan kalaupun kita ngelapor mungkin ke, eee, Disnaker mungkin, yang ada ya yakinlah itu pasti perusahaannya menang gitu karena mereka yang punya power punya punya uang gitu kan kita nggak bakal menang yang ada ujung-ujungnya apa kita boncos gitu kita harus banyak pengacara gitu kan jadi, ya gimana ya kalau su kalau kayak gini tuh sebenernya nggak ada
Nah. Betul. <chuckles> Mmm. <chuckles> Wah. Iya.
nggak ada solusinya sih yang bisa kayaknya, nurut-nurut aja gitu kayaknya sih yang bisa se tam seperti yang aku bilang tadi sambil kita cari pekerjaan yang lain.
Nah. Iya iya betul sih Mas. Tadi, eee, masuk akal sih e bahwasanya yang Mas bilang itu soal job desk gitu ya? Karena memang ya kultur kerja di Indonesia itu betul gitu, bet bisa dibilang jelek juga. Nggak sesuai dengan kontrak kerjalah ataupun ada pekerjaan di luar job desk itu sendiri dan ternyata banyak hal yang seperti itu. Dan sebelum berbicara mengenai keseimbangan kerja ternyata dari job desk ju juga bisa dibilang nggak seimbang gitu, banyak gitu kan yang awalnya profesional gitu e sesuai dengan surat keterangan kerja kali ya? Dari bidang tertentu ya ternyata banyak bidang i lainnya yang mesti harus dikerjakan, entah itu dari atasan ataupun dari yang lainnya. Wah itu bet betul sih Mas. Nah, eee, u untuk e Masnya sendiri nih, eee, di lingkungan, eee, kerja Masnya itu apa menerapkan budaya seperti apa gitu Mas? Apakah budaya yang telah disebutkan tadi gitu, eee, kurang kurang profesional atau job desk-nya itu kayak banyak, atau budaya yang memang sehat dan lebih enak aja? Gimana tuh Mas?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Heeh. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Aku untungnya kerja di perusahaan, eee, internasional ya jadi budaya kerjanya juga ngikut dari negara asal perusahaan ini gitu kan. Jadi, bisa dibilang work life balance-nya ada emang gitu jadi aku sejauh ini memang walaupun kerjaan aku tuh mungkin bisa dibilang ya mungkin, <sucks teeth> enggak sesuai passion-lah itu istilahnya kan, heeh, tapi, gajinya, work life balance-nya itu oke gitu. Jadi ya aku senang-senang aja sih di sini gitu kan. <laughs>
Ah. Iya. Oke, mmm. <chuckles> Wah itu benar-benar rezeki yang mungkin susah untuk ditolak sih Mas, dan juga bisa terus dikembangkan ataupun e benar-benar bisa bersyukur kalau misalkan dapat tempat yang seperti itu. Karena, mungkin e persentase di Indonesia kayak susah ya, eee, mungkin kalau bisa dibilang perbandingan ya, bisa dibilang 20 persenan lah yang bagus gitu perusahaannya. Nah buat Masnya juga nih, eee, misalkan, eee, ada nih nemu teman bahwasanya teman tersebut workaholic gitu, eee, karena memang, eee, sering dijumpai hal-hal seperti itu. Jadi, eee, si atasan nyuruh pulang, ataupun teman-teman yang lain juga ada sebagian yang pulang, tapi dia sendiri yang asyik itu kan kerja. Nah, menurut pandangan Masnya gimana tentang seperti itu?
Emang. Iya. Susah emang. Benar benar benar. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Ya kalau dia senang ya kita bisa apa gitu kan. Berarti memang dia suka kerja gitu, workaholic istilahnya kan atau mungkin dari sisi lain mungkin kita bisa le ngeliat dia mungkin mau ngejilat bos gitu. Kita kan nggak tau. <laughs> Iya jadi, aku sebenarnya, <tsk> ya suka-suka dia aja gitu, yang penting jangan ngusik aku aja sebenarnya kan. Jadi kalau emang dia suka berkantor sampai lembur-lembur ya itu hak-hak dia. Mungkin dia dibayar juga gitu kan oke, bayarannya mungkin untuk lembur kita nggak tahu kadang-kadang ya walaupun, ya kita nggak bisa sorry sih untuk, eee, judgement tadi kan. Tapi, kalau aku lihat lagi kan sebenarnya kita, eee, nggak bisa nge-judge sih soalnya kadang-kadang orang lembur tuh bukan cuman soal dia kayak mau caper gitu kan, tapi, bisa juga dia mau ambil uang lemburan gitu. Mungkin karena, eee, ada, e urusan keluarga gitu kan ya kita kan gak tahu gitu. Jadi ya keluarga kita tergantung orangnya aja gitu gimana.
Ah. <chuckles> Iya. Iya sih. Ah, iya. Ah iya itu masuk akal sih. Berarti, eee, me mending, eee, masing-masing aja ya jadi, eee, pikirin masing-masing karena kerjaannya kerjaan dia gitu kan? Benar-benar nggak ada sangkut pautnya, dengan kerjaan Masnya. Nah kalau misalkan gini nih Mas, eee, orang tersebut si workaholic itu ternyata 1 bidang itu dengan Masnya, eee, misalkan dalam 1 bidangnya itu humas gitu. Kan humas banyaknya turunannya itu ada digital marketing, atau design, dan yang sebagainya dan ternyata kerjaannya itu makih masih ada sangkut pautnya, nah gima dan Masnya itu udah ada waktu pulang nih. Nah, gimana cara menghadapin hal seperti itu Mas?
Mhm. Iya. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Cara menghadapinya ya? Eh, mungkin bisa diulangi pertanyaannya mungkin le biar lebih jelas kali ya?
Iya, jadi misalkannya itu ada 1 bidang gitu, eee, katakanlah bidang humas, eee, dan ternyata waktunye waktunya itu udah pulang nih dan, eee, bidang tersebut, eee, masih, eee, 1 turunan pekerjaannya atau bisa dibilang Masnya sendiri terlibat ke dalam pekerjaan tersebut. Nah, tapi orang tersebut pengen, eee, ngerjain sampai beres, eee, dan itu merupakan keinginan dirinya sendiri dan, ya, gimana tuh Mas?
Mhm. Iya? Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Oke oke, ngerti ngerti. Oh, dalam kasus ini sih sama lagi seperti yang tadi gitu, kalau dia memang mau-mau aja ya sebenernya aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Mungkin dia lebih nyaman kerja di kantor dibanding dari rumah mungkin mungkin bisa dibilang di rumah tuh mungkin kayak ya rik eee, berisik mungkin kan, atau ter terganggu oleh anak mungkin. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi, mungkin dia lebih nyaman di kantor karena mungkin di kantor ya fasilitasnya lebih lebih proper-lah gitu untuk kerja gitu kan, ya ada ada monitornya, ada kursinya lebih nyaman mungkin kan- bisa kayak muter gitu, bisa kayak nyender, bisa ya posisinya tuh diatur-atur gitu kan. Ya macem-macemlah gitu intinya kan. Wa mungkin WiFi-nya lebih bagus gitu di kantor jadi ya, kalau alasannya memang dia, kayak gitu jadi kita ya bisa, kalau bisa dukung aja paling.
Heeh. Mmm, iya, mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya, eee, soalnya ya di luaran sa sana biasanya suka ada gitu kan orang yang keenakan gitu, oh si ini tuh, eee, kerja gitu kan workaholic, terus kerjaannya juga nyambung dengan kerjaan diri sendiri mungkin, ya jadi ikut-ikutan gitu kerja dan dan ternyata yang seperti itu tuh ya ada aja gitu kan. Eee, supaya misalkan, eee, lebih beres lebih cepat beres, dan juga nggak ada pertanyaan dari atasan, eee, misalkan yang satunya itu masih kerja di kantor terus, "Kok si ini pulang? Padahal ada kerjaan nih yang masih ada sangkut pautnya," gitu kan. Nah s seperti itu sih biasanya, mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm, benar banget.
Nah iya e buat Masnya s satu ka eee, 1 tips lagi nih Mas e gimana caranya supaya benar-benar, eee, kita itu bisa lebih, eee, memilih, eee, kehidupan secara pribadi? Kalaupun itu pekerjaannya udah, eee, beres ataupun misalkan udah waktunya git
Iya. Mmm, kayaknya ya mungkin kita, matikan semua notifikasi gitu. Jadi jangan sampai mau dihubungi aja gitu sa sama kantor di luar jam kerja kalau kerjaan kita udah beres. Jadi, itu aja sih sip tipsnya.
Oke. Wah, terima kasih nih Mas pengalamannya luar biasa.
Iya sama-sama.
Oke, selamat pagi.